ค่ะ คือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจะบอกว่าผู้หญิงหลายคนคือเซนส์แรงนะ อยากให้เชื่อเซนส์ตัวเอง เพราะว่าเราเคยเจอ ไม่ใช่ ไม่ใช่ของเราด้วย แต่เป็นน้องสะใภ้อะค่ะ เขาไปเดต ก็เดตในแอปเนี่ยแหละ แล้วเขาพาผู้ชายคนหนึ่งเนาะเหมือนมาให้ มาให้ครอบครัวเห็นอะ มาให้ครอบครัวเจอนั่นแหละ แต่เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ทำไมผู้ชายคนเนี้ยเขาหลบตาเรา หลบตาทุกคนเลย เขาก็เหมือนแบบ ไม่รู้อะ มันเหมือนมีอะไรปิดบังอะ
อืม อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ
เออ ปรากฏว่าเขาคบ แต่น้องสะใภ้ก็คือแบบ "อุ๊ย! ไม่หรอก" เขาบอก คือเหมือนตอนนั้นเขาก็เหมือน เออ ส น่าจะหลง อยู่ เออ แต่พอเหมือนคริสต์มาสปีที่แล้วเนี่ย เขา เขา ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มี Instagram แล้วคริสต์มาสปีที่แล้วเขาดันไปเจอ Instagram ของผู้ชายคนเนี้ยโพสต์กับผู้หญิงคนหนึ่ง เออ นางก็เลยเรื่องแตกเลย ก็คือผู้ชายคนเนี้ยมีแฟนอยู่แล้ว อืม แต่เราแบบ
ปลื้ม อือฮึ อือ ค่ะ อา อ้าว อ้าว เออ ก็โป๊ะแตก อ้าว แต่ว่ามา มาเว็บหาคู่เหรอ?
ใช่ แต่เซนส์เราแรงมากเลยนะ เพราะว่าตอนที่พามารู้จักอะแบบเหมือนเขาหลบตาอะ เขาไม่ เหมือนเขาไม่จริงใจอะ แต่เราก็ไม่กล้าที่จะไปบอกน้องสะใภ้เนาะว่า เออ ผู้ชายคนนี้ดูแปลก ๆ อะ <chuckles> เราก็ไม่กล้า บอกเขา ใช่
อ๋อ เออ เออ ใช่ไหม อา แล้วอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบ มีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเขา เขาอยากจะเดตในเว็บหาคู่บ้างอะ เขาจะต้องแบบว่าเตรียมตัวยังไงอะคะ รูป รูปถ่ายนี่สำคัญไหม? จะต้องแบบ <chuckles> ก็ต้องสัมผัส ห
<chuckles> สำคัญแหละ แต่อย่าให้มัน อย่าเป็นฟิลเตอร์มากเกิน ไป แล้วพอมาเจอ ตัวจริง แล้วมัน เกี่ยวว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจ เอาเป็นว่าเอารูปที่ ในแบบของเราในเวอร์ชันดี ๆ แล้วกัน ไม่ใช่ว่าไปแบบ เอาแอปตกแต่งจนมันกลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรา เพราะสุดท้ายอะเขาก็ต้องเจอหน้าเรา ถูกไหม ที่เรา ที่เป็นเรา เราที่ไม่ได้แต่งหน้าด้วยซ้ำ เพราะว่าถ้า เออ ถ้าจะต้องเป็นแฟนกัน ใช้ชีวิตด้วยกัน สุดท้ายเขาก็จะต้องเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา เพราะฉะนั้นอย่าไป fake มาก <chuckles>
ประดิษฐ์ประดอย <chuckles> อา อืม อือฮึ อา อา ตัวเราที่เป็นเราเนี่ยแหละ หน้าสด เออ ใช่ไหม? แล้ว แล้วชื่อแซ่ อะไรพวกเนี้ย ลงของจริงไปเลยไหมหรือว่าลงชื่อเล่น?
ลงแต่ชื่อเล่นไปก่อนจะดีกว่า ยัง อาจจะยังไม่ต้องแบบ ชื่อจริง นามสกุล จริงของ เอา ชื่อแบบที่ ค อยากให้เขาเรียกเราอะเนาะ แต่ก็แบบว่า เออ ๆ อย่า อย่าไป เหมือนว่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากนัก อืม ต้องมีการระวังตัวนิดหนึ่ง
อ๋อ จะดีกว่าเนาะ <laughs> อืม ประดิษฐ์ประดอย อา ค่ะ แล้ว แล้วคำพูดที่ลงไว้สั้น ๆ ล่ะคะ อย่างที่บอกว่า ทุกคนเนี่ยเขาก็จะลงแบบพวกวัตถุประสงค์ของตัวเองเนาะว่าแบบว่า เออ เรามามองหาอะไร มองหาแบบว่า เออ แต่งงาน หรือว่ามองหาแค่เป็นเพื่อน หรือว่าเป็นแฟน หรือว่าเป็นแบบว่า เออ friend with with benefit อะไรอย่างเงี้ย ก ต้องลงให้ชัดเจนไหมคะ อย่างงี้?
อา ๆ ใช่ อือ ๆ ๆ ๆ

มันมีทั้ง 2 แบบ มีทั้งยิ้มแล้วก็ไม่ยิ้ม
เออ
แบบไปเห็นหน้า อ๋อ รู้แล้ว เออ เป็นผู้ชายยิ้มไม่ฉวยอะ เออ เป็นผู้ชายที่ถ้าทำหน้านิ่งแล้วถึงจะดูดี เออ แต่ถ้าไม่ถึงกับว่า ไม่ตรงปกหรืออะไร ก็ตรงอยู่นั่นแหละ แต่เวลานั่นแหละ พอคนมาเจอตัวจริงมันจะเป็นอะไรที่มันก็แปลกอะ มันจะแปลก ๆ อะ เออ
อ๋อ เออ ค่ะ แล้วทีเนี้ย ก็ตรงอยู่ อืม อ้าว มันแปลกยังไงอะ?
ก็เหมือนเราเห็นดาราไหมในทีวีอะ แล้ววันหนึ่งเรามาเจอดาราตัวเป็น ๆ แล้วบอก "อ้อ อ๋อ เป็นอย่างงี้นี่เอง" อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อ๋อ เหมือนในรูปแล้วก็ตัวจริง ใช่ไหม เออ แล้วมันต่างจากตอนโน้น สมัยก่อนที่เราเคยไปเจอคนที่แบบว่าในชีวิตจริง ๆ อะไม่ได้ผ่านแอปอะ มันต่างกันไหม?
เออ แต่ห่างกันมากเลยอะ เอาจริง ๆ จะบอกว่า นี่เป็นคน ค่อนข้างเปิดใจยากเหมือนกันนะ คือเหมือน โอ้โฮ จะว่าตัวเอง สวย แต่ถ้าผู้ มีผู้ชายมาจีบอะ แล้วเราจะไม่ชอบ ถ้ารุกหนักอะ แล้วเราจะเหมือนแบบ อืม "เออ อย่า อย่ามายุ่งกับฉันดีกว่า" เราอะจะชอบคบกับผู้ชายที่มันเริ่ม มักจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน เออ ใช่ แล้วอยู่ดี ๆ ถ้าเขาเหมือนไม่ท้อถอยเสียก่อนน่ะ เหมือน เหมือนเริ่มจากการ แต่ ต อย่า อย่ารุกหนักนะ อย่ารุก หนักเกินไป เหมือนเริ่มจากการเป็นเพื่อนค่อย ๆ เออ ศึกษาดูใจกัน ใช่ แล้ววันหนึ่งเราก็ พอรู้ตัวอีกที เออ เราก็อาจจะชอบเขาไปแล้ว ส่วนใหญ่อะแฟนเราที่เราคบดุ๊ ที่เจอกันแบบ ธรรมชาติ จะเป็นแบบนั้น เออ
เหรอ? อือฮึ <laughs> ค่ะ อา ถ่อย อ๋อ ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปอย่างงี้ใช่ไหม? อา อะ <laughs> อ๋อ ค่อย ๆ อย่าทำให้ไก่ตื่นใช่ไหม? อืม ค่ะ จะทำ อ๋อ จะเป็นเส้นทางธรรมชาติก็คือจะค่อย ๆ คบกันไป แล้วก็ค่อย ๆ แบบว่ารู้จักกันไปทีละนิด ใช่ไหมคะ? ส่วน ส่วนในทางผ่านแอปเนี่ย มันข้อเสียของมันอย่างหนึ่ง ก็คือ เหมือนที่เล่าให้ฟังเนาะ เขาสามารถไปเจอแบบว่า เอ่อ หลายคนน่ะ ได้อะเนาะ ใช่ไหม เออ เออ ใช่ไหม เรา ถ้าใน ทางกลับกันน่ะ ถ้าเราเจ้าชู้เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน ถูกเปล่า เราก็สามารถที่จะไป สอง นัดได้ใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ <chuckles> เออ ๆ เขาคบ ซ้อนได้โดยที่เราไม่รู้ไง เออ ใช่ ใช่ แล้วมันมีแบบนั้นเยอะ มันมีแบบนั้นเยอะมากที่เจอแบบส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัว ก็ถึงบอกว่า ถ้าเราเจอผู้ชายแบบผ่านแอป แล้วแบบได้แต่งงานจนถึงทุกวันเนี้ย คือ เป็นอะไรที่โชคดีมากนะ เพราะหลายคนเขาแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จในแบบนั้นน่ะ แต่ก็ข้อดีของมันอย่างหนึ่ง ก็คือเราอะสามารถบอกได้เลยว่า เราต้องการหาอะไรอยู่ เราต้องการหาแบบจริงจัง หาแฟนจริงจัง อยากแต่งงาน หรือว่าอยากจะแค่แบบเป็น one night stand แล้วที่นี่เขาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ <tsk> เป็นเรื่องปกติของเขาอะ เออ เขาก็จะใส่ไว้เลยไงว่า เขาต้องการแบบไหน ใช่
อืม อือฮึ เออ ค่ะ อืม อืม เปิดเผย อืม อ้าว เหรอ? อ๋อ ก็คือ เขาก็คือใส่ไปแบบแสดงความจริงใจเลยว่า ฉันมองหาอะไรอยู่ถูกไหมคะ?
ใช่ เพราะถ้าเราไม่ได้อยากได้ one night stand แล้วเราเจอคนที่เขียนในโพรไฟล์ว่า เออ แค่ one night stand นะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ผ่านไปเลย ใช่ เราก็ผ่านไป เราไม่ต้องไป
เออ เราก็ไม่ต้องไป อ๋อ ก็คือเรา เบื้องต้นมันก็ต้องมีการคัดกรองก่อนเนาะ เออ แล้ว แล้วแอปพลิเคชัน หรือว่าเว็บไซต์หาคู่เนี่ยค่ะ มันมีส่วนด้วยไหมในการที่แบบเราจะต้องเลือกใช้ให้มันเป็นแบบว่า เอ่อ ดูเป็น ดูเสียตังค์หน่อย หรือว่าใช้ฟรี อะ อย่างเมื่อกี้เราบอกเราใช้ฟรีใช่ไหม?
ใช่ อืม
แต่ใน ในฝั่งของผู้ชายเขาเสียเงินไหมอะคะ?

ก็คิดว่าควรจะชัดเจนนะ เพราะว่าเราเอง ก็เหมือนไม่อยากจะไปเสียเวลา กับคนที่เหมือนจุดมุ่งหมายไม่ตรงกัน ถูกเปล่า? เพราะฉะนั้น เอ่อ บอก ก็เหมือนแนะนำตัวสั้น ๆ งานอดิเรกอะไร? เผื่อจะได้เจอคนที่แบบมีงานอดิเรกคล้าย ๆ กันเนี่ย มันก็จะแบบไปกันได้ดีมากกว่า แล้วก็ เอ่อ บอกเป้าหมายไปตรง ๆ แบบต้องการแบบจริงจัง หาแฟน หาคนแบบจะแต่งงานด้วย อ ในอนาคต หรือ ณ ตอนนี้ยังไม่พร้อม อะไรก็ไม่เป็นไร คนที่เข้ามาเนาะ เขาจะได้รู้ไว้ก่อน จะได้แบบว่าไม่ต้องแบบ เออ สุดท้ายแล้วมานั่งเสียเวลาคุยกัน แล้วอีกคนหนึ่งแบบ ไม่ยอมไปไหน สักที อีกคนหนึ่งอยากจะแต่งงาน แต่อีกคนไม่อยากจะแต่งงาน ก็เป็น มีปัญหาเยอะในคู่รักนะ สุดท้ายก็ไปกันไม่รอด
อืม ค่ะ อืม อือฮึ อา อืม นั่นน่ะสิเนาะ เออ ใช่ไหม? แล้วถ้าเกิดว่า อ ในส่วนของพวกคนที่เขาค่อนข้างจะหัวโบราณล่ะคะ ที่เขาแบบว่า อุ๊ย! อันนี้เดี๋ยวมันก็จะหลอกลวงกัน เดี๋ยวมันจะแบบว่า มันไม่ได้หรอกแบบเนี้ย เราจะบอกเขาว่ายังไงดีอะคะ?
โอ้โฮ ชีวิตจริงเขาก็หลอกลวง กัน คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันก็หลอกลวงกันได้ เพราะฉะนั้น มันก็ไม่เกี่ยวว่าจะอยู่กับ ในแบบ เจอกันในแอป หรือเจอกันในชีวิตจริง มันมีการหลอกลวงได้ทั้งหมดแหละ เพราะฉะนั้น ก็ใช้วิจารณญาณดี ๆ อย่าไปหลงเชื่ออะไรมากมาย แล้วถ้าแบบมีมาขอเลขบัญชี ติดตม. ติดกงศุล อะไรอย่างเงี้ย ให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่ใช่แล้ว เออ เราไม่ควรจะไปต้องเสียเงินกับอะไรแบบ นี้ อืม
<laughs> เออ ใช่เนาะ อา อืม อา โอ้โฮ <laughs> ก็ต้องคิด เออ ใช่ไหม ก็ต้องหมัด เออ เราก็ต้องหัด เอ๊ะ แล้วก็หัดดูข่าวสารบ้านเมือง แล้วก็แบบว่า ใช่ไหม?
ใช่ ไปตามโลกให้ทัน เออ
อา ใช้ เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ ความรู้สึก อะ common sense เนาะว่า เออ พิจารณาว่า เออ อะไรมัน ควรใช่ ไม่ใช่ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม <chuckles>
ใช่ ๆ เออ สอบถามผู้คนให้ ช รอบข้างให้ช่วยดูด้วย ก็ดีเหมือนกัน อย่าแบบ อย่าแบบปิดหูปิดตา แล้วแบบ เชื่ออะไรในตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดี
อา อย่า อย่าออกตัวแรงอะเนาะ <laughs> เดี๋ยวมันก็จะล้ม โอ๊ย ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ มาเล่าให้ฟังว่า เออ มันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะ มันก็แตกต่างกันนะคะ แล้วก็ยินดีด้วยนะคะ ที่เจอเดตแรก แล้วก็ไปต่อได้เลย
เออ <chuckles> ฮา

คือตอนนั้นน่ะค่ะ มาเป็น Au Pair อยู่ที่นี่ แล้ว เออ จริง ๆ อะ มันไม่มี เพื่อน มันไม่ เพราะว่ามันมา แล้วก็แบบเราทำงานอยู่แต่ในบ้านเนาะ เราเป็นแบบ Live in Nanny อะ เราก็อยู่แต่กับบ้าน มันไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปไหนเลยอะ น้อยมาก เพื่อนเขาก็ไปแบบ ก็จะมีคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก่อน เขาจะแบบแนะนำตาม ๆ กันมาเนาะ หรือว่าเป็นแก๊งคนไทยที่มาพร้อม ๆ กับเรา แต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะ แบบอยู่กันคนละรัฐ แต่ว่าเหมือนมีโอกาสรู้จักกันว่า มี คอมมิวนิตี Au Pair ไง เราก็เลยแบบรู้ รู้ รู้ รู้จักกัน ใช่ไหม แล้วจะบอกว่าขำมากเลยตอนนั้นอะ คือเพื่อนเราก็แนะนำแอปนี้มา ชื่อ POF PlentyofFish <giggles> ปลามากมาย เออ ในทะเลเนี่ย เออ เขาก็แนะนำอันนี้มา เราก็ อะ สมัครไป ตอนนั้นเราก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง <tsk> เขาบอกว่า เออ เขาเป็นลูกครึ่ง เราก็เห็นโพรไฟล์อะเนาะ เป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เราก็ เออ อูคนเนี้ยน่าสนใจ แต่เราอะไม่ได้ทักเขาไปนะ แล้วทีเนี้ยอยู่ดี ๆ เขาก็ทักเรามาว่า เออ เขาเหมือน เอ่อ สนใจ
อะฮะ เออ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อา อะค่ะ อะฮะ อ๋อ ๆ โอเค ปลาเยอะมาก เออ ๆ หาปลา ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา อ้าว คือ เวลาที่เราเข้าไปดูโพรไฟล์เขาเนี่ย เขาก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า เราอะเข้าไปดู เขาก็เลยทักเรากลับมา อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อือฮึ ไม่นะ แอปนั้นรู้สึกว่า จะไม่รู้ว่าใครมาดู มาส่องบ้าง มันเหมือนมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มถึงจะเห็น แต่เราคือแบบเราไม่คิดจะเสียตังค์ในแอป อะไรแบบนี้แน่นอนอะ เออ เอาฟรี <chuckles> แต่มาเห็นโพรไฟล์แบบคร่าว ๆ เห็นรูป เห็นแบบว่า เรียนอะไร? จบอะไร? ทำงานนั้นอาชีพอะไร? มันจะเห็นแบบเป็นโพรไฟล์คร่าว ๆ เนาะ เราก็เห็นเขาแล้ว และ
อ้าว อ้าวเหรอ? อ๋อ เออ เราก็ฟรีใช่ไหม? อา อืม ๆ โอเค อืม อืม อุ๊ย เราต้องลง ลงขนาดนั้นเลยเหรอ ลง แบบลง ลงข้อมูลเราขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ?